Nossa, eu não sabia disso, realmente. Então é por isso, porque às vezes eu fico, aí e eu falo assim: "Ah, vou mais tarde", aí mais tarde eu já fo rolei esse feed todo, e já não tenho mais u eh, força, né, pra ir.
Uhum. É, então você tem que realmente e assim, você vê que, eh, você até se engana, porque você diz: "Ah, eu pego o celular pra resolver um problema", e quando você vê, estava rolando o feed.
Hum. Hum, entendi.
Não uhum. Ou seja
Uhum. Hum.
você não tá pegando o celular só pra resolver o problema, você tá, também, se permitindo, eh, gastar seu tempo rolando feed. Se você for parar pra pensar, eu até queria que você dissesse isso em voz alta da próxima vez que você pegar o seu celular e entrar no nas redes sociais, aonde você rola feed, fala em alto e bom som: "Não tem nada aqui pra mim".
Uhum. Uhum. Nossa, "Não tem nada aqui pra mim", eu vou fazer isso. Porque realmente não tem, é tanta coisa não.
Porque tem alguma coisa pra você? É, então.
E e você vê aquelas coisas, depois você nem lembra mais.
Uhum. E isso que eu ia te perguntar, se você lembra de alguma coisa que você viu que teve impacto importante. Nessa manhã, por exemplo, ou na última manhã que você faltou na academia, porque perdeu tanto tempo rolando feed.
Sério. Nada, não lembro de nada, inclusive. <chuckles> Não.
Nada ali mudou sua vida, nem pra melhor, nem pra pior.
Não, nada pra minha vida. Uhum, é verdade.
Menos mal, né, não mudou pra pior. É verdade, mudou pra pior, aí é a notícia que eu trago. Porque você não treinou. <chuckles>
É. É verdade. Não, mas eu eu eu como não, sei lá, vou eu vou eu também, eu acho que eu sou muito rigorosa nessa questão, né, "Tenho que ir todo dia", a gente não tem que ir todo dia, né
É. Você não tem que ir todo dia. Você não tem que ir todo dia, e todo dia não vai, ah, não vai ter grande impacto. Então assim, pega 4 dias na semana
Uhum.